बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है ना कि सोशल मीडिया सिर्फ़ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या जानकारी के लिए, मतलब सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ना कि किसी भी नकारात्मक तरीके से कि हम दूसरों की भावनाओं क को अ, को मतलब दुखी क दुखी करें दूसरों को और या दूसरे के मूड को ख़राब करें। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया पे कई बार हम कुछ जब उल्टा-सीधा देख लेते हैं, तो टाइम बिताने के जगह पे अपना मूड अच्छा करने के जगह पे, हम अपना मूड उल्टा ख़राब कर लेते हैं। और जो ये काफ़ी जो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या ट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है ना हमें इन सब लोगों को ना अ, बिल्कुल स्पैम कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए, और इनके अव लिए ना अ, उनको बोलना चाहिए कि ये लोग सही नहीं है, हटाने के लिए। तो मुझे लगता है ना बिल्कुल अग सोशल मीडिया एक तरीके से अच्छा भी है, और बुरा भी है। तो ये हमारी नज़रिए पे रहता है या हमारे उसको इस्तेमाल करने का जो हम समय निकालते हैं ना ये उसपे निर्भर करता है कि हम सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हैं या हम उससे अपना-अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे ना लगता है कि अव, हमें जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है अपनी भावनाओं को प्रभावित करने स के जगह पे। तो अ, जी बिल्कुल तो इसमें
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। सही बात है। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही बात है। जी। सही बात है, बिल्कुल। तो चलिए मतलब मुझे आपसे ज्ञान प्राप्ति कर, कर जो है ना काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारी जो है ज्ञान की बातें मुझे आपसे जानने को मिली, तो मैं बिल्कुल यही प्रयास करूँगा जैसे मुझे आपसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, बिल्कुल जो है मैं उस पे सर थोड़ा-बहुत जो है उस पे चलूँगा और काफ़ी हद तक जो है मैं सफलता प्राप्त कर पाऊँ और सोशल मीडिया का ना उसी तरीके से अपने ऊपर प्रभाव पड़ने दूँ, जिस तरीके से निश्चिंत आपने जो है बताया है, ताकि मेरे जिंदगी में और मेरे जीवन में ना कोई मुझको मुश्किल ना आए और कोई मेरे को मानसिक तनाव ना हो। तो चलिए आशा करता हूँ हमें फिर से बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा और आपसे जो मैंने ज्ञान प्राप्ति की थी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपका दिन सुखद रहे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।